Preciso de um remédio
<chuckles>
mas, se não tiver remédio, pode ser conselho. Porque
<chuckles> Hã.
eu odeio gente atrasada, eu não suporto. Eu quero matar gente que me deixa esperando.
É mesmo? Hum, isso acontece muito? As pessoas sempre atrasam, assim, como é que é? Quem quem que se atrasa muito?
O que que eu faço? Acontece mais acontece mais do que devia. As pessoas marcam o horário com a gente e não cumprem.
Hum.
Ainda tem coragem de chegar com sorriso no rosto. Se eu atrasar com alguém, eu chego com uma cara de preocupado: "Me perdoa, o trânsito bati o carro", eh, são as únicas formas de eu atrasar alguém. Agora, as pessoas chegam atrasadas com sorriso no rosto, nem tocam no assunto. "Opa, tudo bem?". "Não"
Uhum. Uhum.
eh, ep o perdi meia hora da minha vida por sua causa. O que aconteceu?
E você tem uma pessoa que sempre faz isso? Um grupo? Como é que é?
Eu tenho um irmão que sempre faz isso.
Uhum.